Mmm. Oke oke. Jadi memang ada ininya, ya, eee, tipsnya dari Kakak buat yang screen time. Kalau boleh tahu Kakak, minum kopi atau gimana, Kak? Kan katanya tuh kopi juga mengganggu pola tidur ya, Kakak termasuk yang kayak gitu kah?
Seperti itu Kakak. <chuckles> Iya. Betul. Oke karena saya suka juga dengan kopi, saya biasa minum itu di atas jam 3.00 sore, jadi s kalau sudah jam 4.00 sore, itu saya tidak mau minum lagi sampai malam karena itu mendap memberikan dampak tubuh yang kurang enak ya, kita jadi selalu merasa, eee, bangun gitu di kepala kita. Nah, eee, d eee, cara mengalihkannya juga saya memilih minum teh yang lebih merileks tubuh. Betul.
Iya. Mmm, oke. Oke. Mmm. Oke. Oh, gitu diganti ya. Heeh. Mmm mmm. Nah, kalau gitu nih, Kak, eee, gimana sih sebenarnya kalau menurut Kakak, tips supaya kita bisa konsisten menjaga rutinitas tidur itu? Supaya kualitas tidur tetap terjaga nih, Kak. Mmm. Biar konsisten ya.
Oke. Oke, cara kita tetap konsisten iya yang penting itu kita harus selalu, eee, ada kemauan ya di diri kita. Kalau kita hari ini mau berubah tapi hari ini kita masih main hape sampai tengah malam, itu tidak akan pernah ada kemajuan ya. <chuckles> Nah jadinya, eee, salah satunya tadi yang, eee, aku sempat sebut, eee, pasang alarm layar di handphone kamu agar kamu tahu ini waktunya tidur. Nah dan yang kedua itu kamu bisa mencoba tips-tips yang tadi aku sebutkan seperti aroma terapi dan lainnya. Nah, yang ketiga itu kembali ke diri kita bahwa iya kita harus tahu bahwa besok kita harus memberikan performa yang terbaik di bidang kita, seperti kita akan melakukan kegiatan bekerja, kita harus berkuliah, atau bertemu dengan keluarga, kita mau tubuh kita sehat benar, nah dari situ kita harus tahu prinsip, kita harus jaga pola tidur kita. Jadi, jangan kita selalu, eee, ya udah lah malam ini bergadang lagi, besoknya bergadang lagi, jangan seperti itu.
Mmm. Mmm. Mmm. Oke. Oke. Oh, oke. Mhm, dipersiapkan ya. Oke. Heeh. Oke. Mmm, oke. Jadi menurut Kakak, rutinitas persiapan sebelum tidur itu memang membantu kualitas tidur dan bangun jadi lebih segar ya, Kak, ya?
Mmm. Betul sekali, setuju.
Oh, oke oke oke, menarik banget, Kak, cerita-cerita Kakak dan kebiasaan Kakak tentang persiapan tidur ini. <laughs> Makasih banyak loh, Kak, udah cerita-cerita, udah berbagi cerita Kakak ini.
<chuckles> Iya. Iya, Kak. Iya.

Oke kalau untuk jadi kebiasaan atau tidak, sudah ya menjadi kebiasaan karena, eee, saya itu udah terbiasa dari jaman, eee, sekolah, biasa kalau udah pulang sekolah saya harus membersihkan diri itu paling pertama saya mandi dulu, saya, sikat gigi nah, eee, atau sebelum mandi saya makan dulu jadinya sekalian bersihan ya, nah setelah dari itu saya mencoba untuk merapikan kamar saya, eee, mungkin dari menyapu, dari mengepel, membersihkan, eee, kasur, dan menyiapkan bantal-bantal. Nah untuk setelah dari itu saya biasa memasang aroma terapi. Iya nah itu bikin iya, itu bikin tubuh kita jauh lebih rileks benar ya? Gitu. Iya itu membuat tubuh kita jauh lebih rileks dan kita, eee, jauh dari rasa susah tidur dan itu cukup membantu, tidur saya lebih cepat gitu di setiap malamnya. Betul sekali bahkan itu mem membantu lebih pules dan, bangun tidur pun gak terasa seperti, eee, terpaksa ya kurang lebih, heeh.
Mmm. Oke. Mhm. Wah. Oh. Oke. Mmm. Oke. Wah. Persiapan banget ya, <chuckles> heeh. Oh gitu? Oke, heeh. Lebih pules juga nggak, Kak? Oh. Oke. Kadang ada orang bangun tidur tuh justru ngerasa capek ya, karena mungkin tidurnya gak tenang kali ya? Nah Kak ngomong-ngomong soal aroma terapi tadi Kakak punya aroma khusus nggak Kak yang jadi favorit Kakak nih? Yang bisa bikin Kakak tidur lebih nyenyak itu aroma apa biasanya Kak?
Betul. Oke. Oke saya punya 2 jurus aroma yang paling saya suka ya, <chuckles> saya punya salah satunya itu jasmine, nah yang kedua itu lavender gitu iya, nah yang jasmine itu, eee, bagi saya itu wewangiannya, memberikan kesejukan dan ketenangan ya seperti kita lagi di Bali.
Mhm, apa tuh? Mmm oke, jam melati, ama lavender. Oke, mhm. Mhm. Oh, rileks jadinya ya? Oke.
Iya, rileks, nah, heeh, kalau lavender itu, saya lebih cenderung jika kamar saya sedang ada banyak serangga atau nyamuk. Karena lavender itu bikin mereka menjauh, tapi juga memberikan, saya dampak rileks, wangi yang cukup sama dengan jasmine kurang lebih.
Oh. Mhm mhm. Mmm, oke nah kalau ngomong-ngomong soal makan sebelum tidur Kakak punya aturan tersendiri nggak, berapa jam sih, eee, maksimal makan sebelum tidur, supaya tidur itu jadi lebih tenang jadi bangunnya rileks, dan segar?

Oke karena tadi saya tidur jam, eee, 11.00 atau jam dua belas, saya maksimal itu makan di jam 7.00 malam dan itu sudah sangat maksimal, jikalau saya terlambat makan, eee, di atas jam 7.00 malam, saya harus makan hal yang, eee, agak enteng atau, eee, ringan ya untuk perut saya, seperti s
11.00? Mhm. Oh oke. Heeh. Kayak gimana Kak? Gimana tadi kalo makan, di atas jam 7.00 malam terus ditambah snack atau gimana tuh?
Eee, bukan, et saya tidak memilih nasi saya lebih seperti makan roti saja. Betul.
Oh jadi oh oke oke oke oke berarti jam kalau di atas jam 7.00 malem Kakak makanannya yang ringan-ringan ya udah nggak makan berat, mmm. Iya iya iya iya iya menarik menarik, oke nah kalau misalkan Kakak sendiri nih, pernah nggak ngerasa tidur Kakak itu ternyata nggak pules, nggak tenang, jadi besoknya bangunnya tuh nggak seger?
Betul sekali. <chuckles> Pernah ya apalagi di jaman sekarang kita tahu yang namanya overthinking ya, biasa itu, terus bikin kita sulit tidur gitu kayak, kita memikirkan hal yang tidak perlu kita pikirkan atau bahkan kondisinya di saat kita lagi, hati nggak tenang nih akan suatu hal, eh, biasa itu bikin kita susah tidur ya karena ada juga orang yang memiliki fobia ya yang kita tahu, fobia akan, eee, kegelapan atau fobia akan, eee, seperti apa gitu ada juga yang kita sebut insomnia ya, orang sudah memaksa tidur iya orang sudah memaksa tidur tapi susah gitu.
Mmm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Heeh. Iya bener susah tidur ya, mhm. Mhm mhm. Nah kalau Kakak sendiri pada saat Kakak ngerasa susah tidur kayak gitu, ada nggak trik khusus supaya Kakak bisa berhasil, sehingga tidurnya bisa tetap pulas dan besoknya tuh bangunnya tetap segar?
Mhm. Oke kalau saya punya 3 tips ya, yang pertama itu tadi aroma terapi saya pasang un iya, eee, yang ke-2 jika kita masih su susah tidur, saya biasa, eee, mengecek apakah selimut saya nyaman atau suhu ruangan saya ini terlalu dingin, terlalu panas, gitu saya memastikan hal itu juga apakah itu berpengaruh, jika e memang benar, atau jika memang sudah saya lakukan nih 2 hal sebelumnya, saya lakukan ke-3 yaitu memainkan musik instrumental di iPad saya.
Mhm. Oh tetap ya aroma terapi. Oke. Oh. Iya oke. Ah, oke ini komplit ya <chuckles> jadi bener-bener dipersiapkan dan membuat diri tetap merasa nyaman ya Kak.
Begitu. Iya. Betul sekali.
Nah kalau Kakak sendiri, boleh tahu nggak Kak kalau pekerjaan Kakak itu sering lembur atau memang selalu on time sehingga Kakak bisa tetap mempersiapkan persiapan sebelum tidur dan jam 11.00 itu udah bisa tidur on time?

Oke kalau lembur iya saya, eee, pernah mengalami, kerja lembur, dan saya terpaksa harus pulang jam 8 malam, di saat itu saya belum makan saya belum menyiapkan kamar, mungkin juga sedang sibuk akan hal yang di luar kerjaan ya, nah, saya biasa cara wah e setelah dari ini saya harus apa nih, saya mencoba untuk pulang, eee, langsung tidak pergi pergi ke mana-mana setelah lembur, saya langsung pulang ke kamar saya saya merapikan secepat mungkin, saya melakukan ritual sebelum tidur dan tetap keep on track atau tetap, eee, di jalur jam saya harus tidur tidak begadang.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oke oke. Mmm. Mhm. Oh oke jadi, bagaimanapun Kakak tetap berusaha tidur tuh jam 11 malam ya Kak ya? Oke dan itu, eee, enggak pernah Kak enggak pernah sampai tidur jam 1 jam 2 gitu enggak pernah ya Kak, ya?
Heeh, betul. Oh pernah pernah ada masa-masa di saya, eee, membuat tugas kuliah di saat itu sangat banyak, iya <laughs> di zaman kuliah saya, eee, pernah merasa tugas terlalu banyak, dan saat itu belum selesai di jam 12 malam, sampai saya melakukan tu tugasnya sampai jam 2.30 pagi. <chuckles> Akhirnya saya terpaksa harus begadang karena deadline-nya besok siang sudah harus diberikan ke, dosen.
Oh pernah pernah gimana gimana tuh? Heeh. Oke zaman kuliah ya <chuckles> oke. Mhm. Mmm. Oh oke jam sampai. Oke tapi kalau itu, eee, mungkin, hanya beberapa kali ya Kak ya dalam setahun juga. Udah nggak pernah ya, mhm mhm jadi Kakak tetap bisa menjaga rutinitas tidur Kakak dengan baik ya Kak ya.
Iya hanya terhitung lah, mhm. Benar sekali.
Mhm mhm, nah kalau misalkan tadi ya Kak. Ada aromaterapi, bersih-bersih, beres-beres, terus, kalau Kakak ini tipikal orang yang tidurnya gampang kebangun nggak tuh Kak?
Oke kalau saya sendiri sih, betul saya suka kebangun akan suara bising atau suara kendaraan. Sensitif iya tapi untuk saat ini sudah lebih, eee, saya hilangkan karena kalau saya sudah mendengar, "Oh ada suara mobil di luar rumah" itu saya, eee, tetap mikir, "oh itu hanya orang lewat jadi saya melanjutkan tidur dan saya tidur kembali, gitu.
Mhm. Oh oke sensitif ya. Oke, heeh. Mhm. Mhm. Oh oke jadi benar-benar berusaha di, apa normalisasi, dibiasakan dibiasakan benar benar, lebih-lebih dibiasakan lagi ke diri sendiri ya Kak ya supaya itu enggak mengganggu, oh oke menarik-menarik nih Kak nah. Kalau Kakak tidur rutin dari jam 11 kemudian bangun jam 6 atau jam 7 sampai tadi persiapan dari aromaterapi, bersih-bersih itu udah dijalani sejak kapan Kak?
Iya dibiasakan tepatnya betul. Iya, heeh. Iya?